हाँ अ, दि हाँ जी। जब वो आते हुए मतलब अ, जो इंडक्शन था वो ख़राब हो गया था। उसके बाद हमने क्या करा कि हमारा जो मकान मालिक था उससे बात करी। फ़िर हमने उसके किचन में बनाया था। तो मतलब वो ना बिल्कुल और उसके बाद बहुत टेस्टी भी बनी थी। तो मैं है ना मुझे आज भी याद है वो ये चीज़ हुई थी। हाँ।
उ, हुँ। ओ <chuckles> ऐसे ही मेरा भी एक रहा है। मतलब थोड़ा-सा मिलता-जुलता है बिल्कुल तो नहीं कहूँगा। ये क्या हुआ था कि मैं हॉस्टल में रहता था। 2015 में कुछ डिप्लोमा करने गया था मैं सिनेमैटोग्राफी का। तो मैं हॉस्टल में रहता था और वैसे ही गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियाँ रहती थीं। तो क्या हुआ कि उन लड़कियों ने मिलकर क्या हुआ कि एक फ़्लैट लिया करीब 4-5 लड़कियों ने मिलकर। तो उन्होंने हमारी हमारी दोस्ती थी हमारे 1-2 दोस्त थे, सबसे दोस्ती थी उनकी। तो उन्होंने फ़्लैट पर इनवाइट किया कि भाई पहले दिन आ रहे हैं तो चलो कुछ नॉनवेज बनाएँगे। और हम स नॉनवेज खरीद लाए, सब सब्ज़ी खरीद लाए, चावल ले आए। हम बर्तन के सब जुगाड़ कर लिया। हम हमारे पास गैस भी थी, वो भी हमने वहाँ रख लिया और जब हम वहाँ एक्चुअल बनाने पहुँचे तो हमारे पास सिलेंडर नहीं था वो हमें याद ही नहीं था। और <chuckles> ये इतना मज़ेदार किस्सा हुआ कि अब ये हुआ सिलेंडर तो है ही नहीं हम जलाएँगे कैसे गैस को? हम बनाएँगे कैसे? और वहाँ पर फ़िर ये हुआ कि अब सब इंतज़ाम तो हो चुके हैं पार्टी के अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि खाना बनाने के लिए क्या किया जाए? फ़िर नीचे कोई मोमोज़ वाली एक आंटी रहती थी, उनसे बातचीत हुई। तो वो आंटी ने हमें फ़िर बनाकर वो चिकन दिया तब हमारी जो पार्टी थी वो कंटीन्यू हो पाई आगे तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उस दिन अगर वो ना होती तो हमारा वो खाना ना बन पाता सब भूखे रह जाते। <chuckles>
हाँ। जी। अच्छा। जी। हाँ। जी। अच्छा। जी। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। <chuckles> जी। <chuckles> हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने साथ अ, हुई-हुई आपने बात बताई। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अच्छी अ, बात लगी। बाकी ना मेरे को ना मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अ, मात्रा में खाना बनाना पसंद है। मतलब हर चीज़ मैं बना लेता हूँ अपने घर पे। हाँ, मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है।
हुँ, हुँ, हुँ। उ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। तो कुछ कुछ कुछ उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि कुछ भी अ, किसी की सब्ज़ी, कुछ स्पेशल सब्ज़ी आप बना लेते हैं? जैसे मशरूम हो गया या ऐसा कुछ?
जी देखिए हाँ, आप बस नाम लीजिए मतलब अ, जैसे कोई भी सब्ज़ी हो या आपने नाम लिया अभी मशरूम का या दाल है किसी भी प्रकार की आलू की सब्ज़ी और आलू परांठे या कोई भी डिश हो गई ए टू ज़ेड मैं सारी चीज़ें बना लेता हूँ। बस ना मेरे को एक चीज़ बनानी नहीं आती अभी फ़िलहाल जो है हमारा अ, साग आता है ना सर्दियों में। अ, हाँ बस मेरे को वो थोड़ा हाँ, वो थोड़ा उसमें थोड़ी मेहनत लग जाती है तो वो मैं ना बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आज तक ना मेरे से अच्छा नहीं बन पाया। वो मेरी मम्मी से ही अ, मैं सीखता हूँ बाकी मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहूँगा?
जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अलग-अलग तरीके का। <chuckles> हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, हाँ। पूछिए, पूछिए, पूछिए।